Informou. Eu vou ali no estacionamento, né. Ela já sabe.
Você vai tirar o seu cochilo no carro.
Ligo o ar-condicionado e até sonho. Acordo acordo lutando com leões. <laughs>
Ah, então de vez em quando está conseguindo, né, tirar esse cochilo. Em, em casa que está difícil.
Muito de vez em quando, muitos de vez em quando. É, em casa é impossível.
Você gostaria de fazer isso regularmente, né.
É de falar: "Olha só, agora eu preciso de 20 minutos, todo mundo, ninguém vai no quarto". <laughs>
Então isso seria o ideal, não consegue fazer isso? Eu ia te sugerir inclusive isso.
Eu tenho pena. Eu acho que é esse o meu negócio. Eu eu quero dar atenção para todo mundo, sabe?
Mas Você quer participar de tudo.
Quero. Uhum.
Mas você precisa desse cochilo para poder participar com qualidade, né, de atenção.
Vai vendo. Eu tenho me sentido mais cansado, a cabeça. Sabe quando você quer lembrar de uma palavra? Tipo, a palavra vem palavra onomatopeia você não esquece, mas alface não vem na cabeça.
Aham. Sim.
"Mô, v vou, compra, compra, <laughs> aquele verdinho molinho, como é que chama? Alface! Hã, é".
Ah, você tem identificado, né, alguns sintomas que
Tem identificado essas falhas.
É, indicam, né, que você está precisando de um descanso. E é tão rapidinho, 20 minutos, meia hora? Sim!
Você acha que isso é falta de sono? Você acha que isso é falta de sono, ou excesso de idade? <laughs>
Não, e eu acho que é excesso de atividade.